Ai que bacana, que bom que você sabe o ponto de de partida e o ponto, não ponto final, mas um ponto de evolução, né. Que é você não se sentir tanto culpa, né, e saber que aquilo é necessário. Eh, diante do que você relatou, fica claro que hoje você consegue ter uma direção. E e eu acho que você tá certíssima nesse ponto de de se sentir europeia, né, de se sentir europeia, porque é muito incrível essa definição, porque de certa forma te dá um um norte, sabe. Eh, você tirou o lado positivo dessa parte que até então é muito criticada, inclusive pelos brasileiros, né, porque tem esse lado mais emocional. E chegar nesse ápice aí do da culpa, olha, não se culpe, comece hoje a dizer, assim, que você não tem culpa, que é necessário e que dizer não é fundamental. Como você falou, você tá dizendo sim pra você, sim pra para os seus projetos, para os seus valores, eu acho incrível parabéns que bom que você
Uhum, uhum. Sim. Uhum. <chuckles> Uhum, uhum. Sim, sim. Uhum. Sim, sim. Ai, que bom. <laughs>
chegar nesse lugar. Olha, você vai alcançar, viu. Você vai dizer um não e cada vez mais vai dizer, assim: "Ai, que incrível eu não tô precisando mais" <chuckles>
É. Sim. <laughs> Eu acho que sim, acho que eu eu estou nesse processo mesmo, sabe. Eh, inclusive recentemente, né, hoje, <chuckles> eh, eu estou resolvendo com as minhas amigas uma questão para o Natal, eh, pra ceia, né, de Natal, e, assim, a dona da casa tinha ficado responsável por pelo arroz e pelo salpicão. E ela já é a dona da casa, ela já tá resolvendo as coisas, ela já tinha que sair pra comprar coisa, e ai: "Ai, tem não tem talher, não tem prato, não tem guar enfim, ela já estava é."
Hum. Olha aí, então. Ok. É, imagino. Que já é uma, é um processo bem desafiador para quem recebe, né, alguém em casa.
É. E aí eu falei com ela, falei: "Ué mas, eh, não faz sentido, porque tem gente que não tá levando nada." Né, então, aí ela assim: "Ah, mas é, mas ah, me dei mal." Ela falou comigo, assim, né fora do grupo, claro, né. Aí, de repente, eu falei: "Você quer saber?" Mandei lá no grupo uma mensagem e falei com uma menina, falei assim: "Olha, teus amigos, podem levar o arroz?"
<chuckles> Entendi. <laughs>
"porque, né, a nossa amiga, né, a a dona da casa, a anfitriã, ela já tá recebendo e já está fazendo salpicão, então acho que se eles puderem levar o arroz, seria ótimo." Aí ela falou assim: "Ah, sim eu vou ver com eles." E aí falou que sim, e aí a minha amiga, né, essa <chuckles> a que dona da casa, ela veio me agradecer. a gente tem às vezes que se defender, assim, sabe, ela assim: "Ah eu não ia con"
Ok. Olha, que bonitinho. Ou encontrar alguém que defenda, né, você vê, ela não iria fazer isso sozinha, porque ela tá ela não é europeia como você. <laughs>
É. <laughs> Ela não é europeia, eh, eu falei exatamente com ela, falei: "Ah, agora eu sou europeia." Porque, assim, eh, pra que, né, que ela vai ter que fazer o trabalho dobrado de comida e ainda receber todo mundo, e tinha gente que não estava levando nada. <chuckles>